طبعًا عشان أنا رَب أسرة ومسؤول عن زوجة وأولاد وكده، وأنا ال المُكلَّف طبعًا بتوفير النفقات بتاعة البيت ومصاريف الأولاد ومصاريف الزوجة، فالواحد يعني يمكن بيشتغل ليل نهار، وأنا باقول ده كويس مش مش غلط وكده، ده دي مسؤوليتي وال و والحاجة ال ال اللي ربنا مكلِّفني بيها إن أنا أعول أسرة، وكُلّكم راعٍ وكُلّكم مسؤولٌ عن رعيته. فيعني يمكن من مُنطلق ده إن أنا لو حتى خدت يوم راحة، يعني ب باحس بذنب، باحِس إن أنا قصَّرت في حق ولادي، باقول لنَفسي كده يمكن هُم كانوا هُم هُم محتاجين اليوم ده ل أن أنا أشتغل وأجيب فيه فلوس أكتر، علشان أخلّي حياتهم كريمة وحياتهم كويسة، أنا مش هاقول لِك إن أنا فقير ولا حاجة، لأ الحمد لله أنا متوسط الحال والدنيا ميسورة معايا، بس يعني البحر بيحب الزيادة، وأنا حابب فعلًا إن ولادي يكونوا عايشين في عيشة كويسة، و و ويمكن آآ، يمكن لمّا باخد حتى يوم راحة من الشُغل بتاعي وكده، باحس بذنب، باحس إن أنا قصَّرت في حقُهُم ومش المفروض آخُد اليوم الراحة، ويمكن كنت محتاج منِّك نصيحة في الموضوع ده.
يعني طبعًا أنا مُتفهِماك جدًا وحاسة بيك، وم ويَدُل كلامك يَدُل إن أنت شخصية قد إيه مُضحِيّة وقد إيه آمم، يعني حابة توفّر لولادها كُل حاجة، و ودليل إن أنت إنسان مسؤول يعني بدرجة كبيرة. طب آمم، طَب احكِ لي أكتر ليه بتحس الشعور ده؟ بتحس إن أنت حابب مثلًا اللي هو بدل ما تكون ارتحت تكون وفَّرت لهُم حاجة في الفترة دي، يعني بتبدِّي حتى إن وقت راحتك آآ على يعني بتبدِّيهم على نَفسك؟